जी अ, तो मेरा ये जो अ, मेरी जो समस्या है, उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी अ, आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरी कुछ मदद करिएगा। अ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे साथ होता क्या है कि मैं अपने काम में मशगूल रहना पसंद करता हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उसमें पूरी शिद्दत से लगा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से लगा रहा हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अ अ, मोबाइल फ़ोन जो है ना, कई बार आपके जीवन में बाधा बन के आ जाता है, आपके जीवन में एक समस्या और रुकावट बन के आता है। तो कभी-कभी जब होता है कि वो नोटिफ़िकेशन जो है वो आप कई बार डिस्टर्ब करती हैं या बार-बार आपका फ़ोन का बजना या बार-बार फ़ोन में कोई मैसेज वगैरह आना, इस तरीके से जो है ना फ़ोन कहीं न कहीं अ, मुझे परेशान कर रहा होता है या कई बार मेरे जीवन में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो मुझे कई बार समझ में नहीं आ रहा होता है मैं क्या करूँ। अ, सिर्फ अ अ, अगर कहा जाए कि साइलेंट कर देना या वाइब्रेट मोड पे डाल देना, ये सिर्फ एक उपाय नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप मोबाइल छोड़ ही दो, लेकिन कई बार अगर आपको अपने वक़्त के साथ चलना है, इस दौर के साथ चलना है या बाकी लोगों से आपको कनेक्शन बना कर रखना है तो फ़ोन कई बार आपको अपने पास रखना होता है। तो इस वजह से क्या है, मैं फ़ोन रख रहा होता हूँ अपने पास, लेकिन कई बार अगर अ, रिंगटोन भी ना बजे या म्यूज़िक भी ना बजे या साउंड भी ना बजे, कहीं तो भी कई बार आपको मोबाइल अप आपको डिस्टर्ब करता है। कई बार आपका ऐसे ही मन होता है कि फ़ोन उठा के देख लूँ कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया है, कोई मैसेज तो नहीं आया है जो आपके मतलब का हो। तो मुझे कई बार ऐसा लग रहा होता है कि मेरे जो काम हैं जिस तरीके से मैं काम करना पसंद करता हूँ, उसमें कहीं न कहीं मेरा फ़ोन जो है मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। चाहे वो नोटिफ़िकेशन की वजह से हो या मैं खुद से ही उसको करने की पूर अ, कोशिश करूँ। तो मैं मुझे आप ज़रा कुछ अगर अ, सलाह दे सकें, मशवरा दे सकें तो प्लीज़ आप हेल्प करिए।
हाँ। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका दिनचर्या कैसा है? अ, लाइक मैं पूछना चाहूँगा कि दिनचर्या में आप फ़ोन किस अ, ज़्यादा किस समय चलाते हैं? अ, किस समय आप फ़ोन से ज़ बहुत अ, दूर रह सकते हैं और किस समय आप रहते भी हैं अ, कि आप पूरे दिन में एक ऐसा समय है कि इसमें आप बिल्कुल फ़ोन को छेड़ ही नहीं पाते और एक ऐसा समय है जिसमें आप आप हर समय सिर्फ फ़ोन पर ही ध्यान रखते हैं?
अ, देखिए अ, छेड़ते तो मैं सिर्फ़ सोने के टाइम पे नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं सुर सो रहा होता हूँ। उसके दे उसके बाद जो भी, जितना भी टाइम होता है, जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं अ, अपने फ़ोन से काम भी होता है, जैसे कई बार मैं ऑफ़िस वर्क कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं अपने अ अ, लिटरेचर से रिलेटेड काम कर रहा होता हूँ या जो भी बाकी काम है, वो भी कर रहा होता हूँ जैसे कभी अ, जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मुझे अपने फैमिली से कनेक्शन में रहना होता है या किसी न किसी तरीके से घर पे होता हूँ तो मुझे ऑफ़िस के साथ कनेक्शन में रहना होता है। तो कभी-कभी जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऑफ़िस के नोटिफ़िकेशंस बड़े परेशान कर रहे होते हैं, कई बार जब मैं ऑफ़िस में होता हूँ तो घर के अ, नोटिफ़िकेशंस परेशान कर रहे होते हैं। अ उम, ये भी होता है कई बार की नोटिफ़िकेशंस भले ही ना आ रहे हों लेकिन मेरा दिमाग कहीं न कहीं वो घर की तरफ या ऑफ़िस की तरफ रह रहा होता है कि कहीं उनकी तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया है, कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि मैसेज देखने में थोड़ी मैं देरी कर दूँ और काम जो है वो हाथ से निकल जाए या काम थोड़ा डिले हो जाए, अगर मैं पहले देख लेता तो शायद मैं काम को पहले करना शुरू कर देता और बेहतर कर देता। तो इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, अगर आप रूटीन की मेरी बात करेंगे तो अ, मेरा नॉर्मल रूटीन है जिस तरीके से मेरा रहता है सुबह जल्दी उठता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा ध्यान या मेडिटेशन कर लूँ या वॉक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होता हूँ, फिर 9 टू 5 जो जॉब है, उसके बाद मैं घर आता हूँ 6-7 बजे तक घर पहुँचता हूँ फिर उसके बाद चेंज वेंज करके फ्रेश व्रेश होके फिर अपने स्क्रीन टाइम में लग जाता हूँ, अपना लैपटॉप वग़ैरह उठा के काम करना शुरू कर देता हूँ। जब अ, सोने के टाइम पे जब मैं जाता हूँ घर पे अ, सोने से पहले तो मैं थोड़ा-सा फ़ोन खोल के देख लेता हूँ, कि कुछ भी मतलब मेरे काम से अलग कुछ और चल रहा हो, इंस्टाग्राम थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, व्हाट्सऐप पे किसी के मैसेज जो मैं देख नहीं पाया था उनके रिप्लाई कर देता हूँ। कई बार ऐसे कभी-कभी मेरा कुछ देखने का मन करता है, जैसे कोई इंटरव्यू या कोई फ़िल्म मेकिंग वग़ैरह तो उसमें थोड़ा-सा मैं बिजी हो जाता हूँ फिर उसके बाद अंततः मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के फिर वो जॉब पे जाना है। ये मेरी दिनचर्या है। हुँ।
हुँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। कहने का मतलब है कि आप अ, सोने के अलावा हर समय फ़ोन आपके हाथ में है और आपको फ़ोन कहीं न कहीं हर समय भंग करता ही रहता है आपका ध्यान जो है, वो खींचता ही रहता है चाहे वो खुद से हो, चाहे वो जानबूझकर हो।
कह सकते हैं, जी।
ठीक है। अ, मुझे ये बताएँ कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आप फ़ोन को छोड़ रहे हों या आपने कभी अ, निर्णय लिया हो, कि मैं अब फ़ोन छोड़ूँगा और आपने उसपे अमल किया हो?
नहीं ऐसा तो अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि कहीं न कहीं ज अगर मैं काम कर रहा हूँ, प जैसे अपना व ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे अपना फ़ोन अपने पास रखना होता है, जैसे अपना लैपटॉप मुझे अपने पास रखना होता है। मुझे बराबर अ, इंटरनेट प अ, सफर करना होता है, बफर करना होता है, मुझे देखना होता है कि अ, क्या किस तरीके से चल रहा है, कई बार अपडेशंस लेने होते हैं। अम, और कई बार मुझे अपने आप को चेक करना होता है कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ अम, मुझे कई बार ऑफिस वर्क करना होता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है चैट जीपीटी या इस अ, अपना इंटरनेट वगैरह गूगल वगैरह से, तो मैं यूट्यूब वगैरह, तो मुझे कहीं न कहीं मुझे फ़ोन से बराबर कनेक्शन में रहना पड़ता है। तो कहीं न कहीं मैं अ, पूरी तरह से कनेक्ट रहता हूँ। जी।
हुँ। हुँ। ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने आखिरी बार जब अपने फ़ोन का अ, टाइमर अ, सीन वो सीन चेक किया था ल तो वो कितना था? मतलब कितने घंटे आप 1 दिन में कितने घंटे फ़ोन चला सकते हो आप या चलाया है आपने?
अ अ, मेरा मैक्स की अगर बात करूँगा तो मेरे ख़याल से साढ़े 8 घंटे के आस-पास कुछ था। अ, हाँ, तो मतलब ये है कि मतलब ये समझ लीजिए कि ऑफिस से जितना भी काम मिलता है, तो उसके बारे में अ अ, लै अपना स्क्रीन पे अगर मेरा इंटरनेट चल रहा है तो मैं
ओह! आप मुझे बताएँगे कि अ, वो साढ़े 8 घंटे वो कैसे-कैसे थे, उसमें आप कितने घंटे आपने अ, खुद के लिए फ़ोन यूज़ किया होगा और खुद किस कितने घंटे के लिए ऑफ़िस के लिए? और कितने घंटे के लिए फ़ोन पे बात करने के लिए, कुछ थोड़ा-बहुत?
हाँ, हाँ मतलब इसमें लीजिए जी, जी, जी, जी, 4 से साढ़े 4-5 घंटे मेरा लगभग-लगभग ऑफिस वर्क के लिए निकलता है, क्यों बराबर वाईफ़ाई से कनेक्शन में होता है। गूगल वगैरह या गूगल मीट्स वगैरह है ना, या कई बार मैं यू ट्यूब से अपने एप्रिशिएशन्स ले रहा होता हूँ, अपने ऑफिस के या अ, चैटजीपीटी वगैरह से मैं कई बार अपने अ, असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा होता हूँ या अपनी प्रोफाइल बना रहा होता हूँ। कई बार अपने रिपोर्ट्स सबमिट कर रहा होता हूँ, तो कई बार साढ़े 4-5 घंटे उसी में निकल रहे होते हैं। बाकी कुछ वक़्त मैं कभी-कभी कॉल्स पे या फिर मैसेजेस पे या अ, जो उसके अलावा जो वक़्त मिलता है तो कई बार इंस्टाग्राम और यू ट्यूब और फेसबुक पे मैं अपना वक़्त अ, गुज़ार रहा होता हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल वक़्त है। बाकी सब ऑफिस वर्क है या अ, फ़ोन वगैरह जो अ, फ़ैमिली वगैरह है वो। बाकी कुछ-कुछ मेरा पर्सनल वक़्त है, तो मेरा साढ़े 8 घंटे के आस-पास कुछ-कुछ अप्रॉक्स जाता है।
ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है, और ये रोज़ का काम है आपका फ़ोन के ऊपर?
अ, लगभग-लगभग कह सकते हैं और कभी-कभी जब संडे होता है तो या तो अगर संडे को मैं अगर बाहर कहीं निकल जाता हूँ तो मेरा वो अ, टाइम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ किन्हीं कारणों से, तो वो शायद थोड़ा-सा बढ़ जाता है। कभी-कभी मैं मूवीज़ देखने लग जाता हूँ, कई बार मैं अ, और दूसरे इंटरव्यूज़ वरग़ैह देखने लग जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं कहीं न कहीं वो अ, इंटरनेट और फेसबुक से या सॉरी फ़ोन वरग़ैह से मशगूल रहना अ, मेरा एक कारण बन जाता है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो मैं कहीं न कहीं लगातार मैं अपने फ़ोन से जुड़ा हुआ हूँ।
अ, कहने का मतलब ये है धीरे-धीरे करके आदत बन ज बनता जा रहा है या आदत बन चुका है?
अ, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आदत बन रहा है, मैं यही कहूँगा कि आदत बन चुका है लेकिन मैं उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा परेशानी भी दे रहा है कि अगर मैं छोड़ने की कोशिश भी कर रहा होता हूँ, तो ऑफ़िस वर्क मेरे बीच में आ जाते हैं या घर के कॉल्स वरग़ैह मेरे वर्क में आ जाते हैं या म कई बार ऐसा होता है कि मुझे बिल जमा करना है या अपने घर के काम करने हैं उम, तो ब्लिंकेट वरग़ैह, ज़ोमेटो वरग़ैह तो मुझे कहीं न कहीं वो उसका यूसेज पड़ा जा जाता है। तो कहीं न कहीं मैं उसको छोड़ने की हिम्मत कर पा रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ।
ठीक है। हुँ। ठीक है। ठीक है। अ, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा अ, कि अ, ऐसी कौन-सी नोटिफ़िकेशंस हैं, जो आपको ज़्यादा भंग करती हैं, जो आपको आपका ध्यान ज़्यादा खींचती हैं। आप किसी भी काम में हो, आप ऑफ़िस वर्क में हो मान लीजिए और एक ही दम आपके पास किसी की नोटिफ़िकेशन आए, तो वो अ, आपको क्या लगता है कि कौन-सी नोटिफिकेशन से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? कि आपको फ़ोन बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा और कौन-सी नोटिफ़िकेशंस ऐसी हैं, जो आप इग्नोर कर सकते हो?
जी। जी। देखिए, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि घर से मैसेज आ जाते हैं, घर से कॉल आ जाते हैं, तो मुझे उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि घर पे अ, पहुँचने से पहले मुझे देखना पड़ता है कि अच्छा क्या कुछ मँगाया तो नहीं जा रहा है मुझसे या कुछ कहा तो नहीं जा रहा है? जो जो घर में रह के शायद पॉसिबल ना हो, घर से बाहर से होता हो वो काम। तो ये हो जाता है कई बार अ, मेरे माता-पिता जी का फ़ोन आ जाता है तो मुझे वो जानबूझ के उठाना ही पड़ता है, मतलब कहीं न कहीं अ, तो वो उठाने पड़ते हैं, कई बार ऐसे अ, बीवी का फ़ोन आ गया, कई बार बच्चा फ़ोन कर देता है, तो मुझे समझ में आता है कि ऑफ़िस वर्क में अगर वो फ़ोन करे तो किसी न किसी ज़रूरी कारण से कर रहा होगा, तो एक चीज़ हो जाती है। जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे कई बार मुझे मेल्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं रेगुलर कि कहीं कोई काम तो नहीं आ गया है, कोई कॉल्स तो नहीं आ गए हैं, कोई असाइनमेंट तो नहीं आया, कोई रिपोर्ट तो सबमिट नहीं करनी है। तो कहीं न कहीं मुझे अपने आपको अ, इंटरनेट से या अपने फ़ोन से या अपने नोटिफिकेशन से कनेक्शन में रहना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं छोड़ सकूँ तो छोड़ दूँ अ, या थोड़ा कम कर दूँ तो मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, और थोड़ा-सा मैं डिस्टर्ब रहना पस अ, कम कर दूँगा या मेरा थोड़ा तनाव कम हो जाएगा। तो ऐसी मेरी समस्या है अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकें तो आपका बहुत आभारी रहूँगा।
हुँ। उ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। अ, हाँ। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मैं आपकी सम अ, समस्या जो है वो समझ चुका हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि आपकी समस्या जो है ना, वो एक सामान्य समस्या है आजकल के समय में। क्योंकि आजकल का समस्या आजकल का जो ज़माना है, वो डिजिटल ज़माना है। और इस डिजिटल ज़माने में हर एक कोई इंसान अ, ढ ढका हुआ है फ़ोन की इस चकाचौंध से। और देखिए अ, मैं कहना चाहूँगा कि आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना काम सँभाल रहे हैं उस एक फ़ोन से
जी।
आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आप उससे अपना घर चला रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हाँ अ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो तनाव बनता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए आपके अंदर जो अ, कह सकते हैं, जो ऐसी ऐप्स हैं, जो आपने आपको ज़रूरत नहीं है आपके काम के लिए और आपने अ, डाउनलोड कर रखी हैं, अपने मनोरंजन के लिए, तो उसे करिए ज़रूर परन्तु उसको फ़ोन के थ्रू मत करिए। मैं कहूँगा कि आप उनको अपने बच्चों के थ्रू करिए, अपने बाहर अ, जाएँ घूमने जाएँ अ, मैं कहूँगा जो समय आप जिस सम जिस दिन आप छुट्टी पर हो, उस दिन आप अपने फ़ोन पर समय ना बिताकर, मूवी देखने पर ना बिताकर अपने घरवालों के साथ बिताएँ, तो उनको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपका जो तनाव है, आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, फ़ोन को छोड़ने का गिल्ट है, वो भी कम हो जाएगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप अ, इतना वर्क लोड हो चुका है आपके ऊपर अ, और शायद आप व्यायाम ना करते हों जैसा मुझे लगता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप व्यायाम रोज़ करना शुरू करें स अ, चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें। अ, अगर बेहतर हो सके तो दोनों समय कीजिए क्योंकि वो स उससे उस चीज़ से हमें अ, तनाव कम हो जाता है, हमारा जो परेशानियाँ हैं, वो चीज़ें कम ही कम हो जाती है।
जी। जी। जी। जी। ओके।
और देखिए, जो फ़ोन की जो चकाचौंध है ये ज़्यादा अ, मुझे लगता है ज़्यादा टिकती नहीं है। आखिरकार हमें सिर्फ़ पैसे प हमें अपनी कमाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने अ, बीवी-बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अ, व्यायाम कीजिए और अ, ड अ, फालतू की जो ऐप्स हैं, उन्हें डिलीट कीजिए सबसे पहले तो। और इसे अपना एक सामान्य सम अ, सामान्य समाधान समझ के आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इससे अ, ठीक रहना अ, अवश्य अ, ज़रूरी है, परंतु इससे भागना अवश्य नहीं है।
जी। जी। कहीं न कहीं आप ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बात पर अगर अमल किया जाए, तो मैं अपनी समस्या से थोड़ा-सा दूर हो सकता हूँ और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने जो कुछ बताया है, जिस तरीके से आपने बताया है मैं उस पर अमल करूँ और अपने जीवन को थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँ। बाकी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि।
ठीक। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल, धन्यवाद।